あの、普段からやっぱりあの音楽とかって聴かれてると思うんですけれども、あの新しい曲とか新しい音楽って、普段どこで、なんか、見付けたりとかすることが多いですかね？
うん。 はい。 ああ。結構あの、毎日音楽聴くので、あの、新しいものもね、色んなところで見付けるんですけど。
はい。うーん。 はい。
そうですね。まあ、あの、一番よく見付けるのはやっぱりあの、Spotify で、えっと、Spotify を契約してるので、えっと、そこでですね、あの、自分の好きな曲を何個かこう聴いていると、こうお勧めであの、似たようなテイストの曲とか、あの、ジャンルとかですね、あの、自分が好きそうな曲をこうお勧めてくれる機能があるので、ま、その
うーん。 はい。 うん。 うーん。 はい。
あれですね、ストリーミングのお勧めで、新しい曲を聴いて、また気に入ったらそれをこう、いいねして、あの登録して、また聴くっていうことが多いですかね。
うーん。 はい。 うん。 うん、なるほど。あ、それ、何か、あの、ずっと、その、好きなのの聞いてたら、あの、お勧めのが、ずっと自動で再生されてくみたいな、そういう機能ですか？
はい。 そうですね、なんか、例えば、私が、あの、こう、好きなのが、Lo-Fi とか、あの、いうジャンルがあって、こう、あの、歌詞がなくて、ちょっとゆったりした、あの、ジャンルがあるんですけど。
うん。 はい。 うんうんうん。 はい、ありますね。うーん。
はい、そういうのを、あの、聴いてると、まあ、別の、その、同じ作者同じ作曲家の、その、違う曲を、こう、お勧めに出してくれて、で、そのミックとか、あなた専用のミックスを作りました、みたいなので出してくれるんですよ。そうゆうので選んだりとか。あとは、あの、結構毎日その、色んなミックスを作ってくれるんですよ、Spotify って。うん。で、なんか、月曜日の朝だったら、こう、マンデーモーニングミックスみたいなので、ま、ちょっとやる気ないけど、あの、あなたが好きそうな あの月曜日で、こう、ちょっとね、あの、テンションが上がらない時に、その、あなたが好きそうな曲を、あの、見付けました、みたいな感じで、あの、ミックス作ってくれるので。それを聴くと、その、自分が登録してるやつだけじゃなくて、あの、聴いたことない、知らないアーティストの、全く知らない曲とか入ってるので、はい、それを聴くこと多いですね。
うん。 ああ、はい。 あ。はい。うーん。 なるほど。 あ、そうですね、はい。うーん。 うーん。 はい。 うん。 うんうん。 うーん。 なるほど。 あ、それ結構なんかあの、いい線に行ってきますかね。そのアルゴリズムが出してくる、そういうおすすめってのは、時々なんか、あ、うんと、「これは、は当たりだな」みたいなんとか、「これはちょっと外れだな」みたいなのあります？
うんうん。 うん。 ふーん。 あ、もちろんもちろん、ありますね、両方。でも割と、あの、多分、途中でやっぱりあの変あの変わった曲とかを聴いたら、ちょっとその、ぱち違うジャンルの、あの、ものを聞くと、そのジャンルのやつとかも出してくるから、あの、決まったジャンルをこう2、3個聴いてるとに対してはこう、結構いいなと思う、あの、曲をお勧めしてくれると思うんですけど、っと色んなジャンル聴く人とかは、あの多分アルゴリズムが、なんか混乱するのか、なんか色々出してくるから、合わないなって思うことも多分あると思ってて。うん。なんで最初の方、私が Spotify 使い始めた時は、あの、あんまり、きあの、色んなもの聴いてたし、まず最初だから多分、アルゴリズムの方も、こう「この人何お勧めしたらいいのかな」っていうのは、わからなかったのか、なんかあんまり、「あ、これあんまり好きじゃないな」みたいな曲もちょっと色々、あの、かかってましたけど、はい。<laughs> それもこう、削除できるのですぐ。削除したらこの「あ、この人はこの曲はあの3秒で、あのスワイプして削除したな」とか、あのそういうのも、もう覚えてるらしいので、うん、それを元に、うん、また提案してくれるって感じですね。
うーん。 はい。 うん。 はい。 うーん。 なるほど。 うん。 うん。 はい。 あ、はい。うん。 うん。 はい。 うーん。 うん、なるほど。 はい。うんんん。 ああ、はい。 うん。 あ、結構、うん、け ん、なるほど。あ、結構賢いですね、それ、いろいろ。ね。うーん。
ね、賢いですよね。びっくり、はい。
ちょあの、他に Spotify とかそういうストリーミングい以外サービス以外で、なんかあの、ご自分でその、探されたりとかそういう場所とか、うーん、うん、その、そういうとこはありますかね？
はい。 うん。 うんうん。 あ、ありますね。あの、私たまに TikTok とかインスタとか使うんですけど、ま、TikTok が多いかな。それで、あの、結構キャッチーなあの、ショート動画に曲がキャッチーな曲が使われてることが多いじゃないですか。あのうん、やっぱりあの、1分とか短い期間短い時間で、あの、こう、見てる人をこうこう、掴まなきゃいけないから結構キャッチーな曲多いと思うんですけど、それでやっぱりあの、TikTok の曲ってすごい耳に残ることが多くて
うん。 はい。 うんうんうん。 はい。 あ、まあ、ありますね、いろいろ。うん、う。 はい。 うんうん。 はい。 確かに。うん。
そう、だからなんかあので、同じような曲がやっぱりほかの投稿とかでも、人気の曲ってあるじゃないですか。だからうん。そう、なんか結構繰り返して出てきてる曲だと、なんか「TikTok で流行ってる曲なのかな？」と思って、それもまたなんか見つけたりします、新しく。
あ、はい、あります。うん。 うーん。 なるほど。うーん。
はい。 それでなんかうん。TikTok だとはい。
で、そううん、そそれにはい。あ、どうぞどうぞ。
あ、はい、えっと、TikTok だとなんか、割と外国の曲とかも多いから、なんかうん、中国語の曲とか、なんか全然普段聞かないから知らないけど、なんかバズってる動画についてるから、なんか聞いてたらなんとなく、なんか聞きたくなって、またそれ Spotify で探して、こう入れたりとかしてますね。はい。
あ、確かに。うん。うんうん。 うん。 はい。 なるほど。うーん。じゃ、そのやっぱり Spotify で、そのやっぱりアルゴリズムっていうのはどんどんどんどん使って、最初から使ってた時からやっぱり、あの進化してきてましたかね、なんか。
うん。 うん。 ああ、うん、してきてると思いますね。うん、最初よりも。はい、自分の気に入る曲出してくれる確率が上がったのかなって
うん。 うん。 ああ。 なるほど。うーん。まあね。うーん。じゃあ、その AI とかなんか使ったりとかして、その、うん、自分の好きな曲をなんか探すみたいなことは、そういうことはされてます？もしかして。
感じること多いですね。はい。 うん。 うん。 うんうん。 ああ、AI は
ChatGPT にもなんかあの、聞いたりとかなんか。
うん。 あ、音楽は使ったことないかもしれないですね、確かに。なんか本とかは、本のお勧めとかは聞いたことありますけど、そうですね、新曲見つける時は、AI 使ったことないけど、でも言われてみればなんか同じですよね、なんか Spotify と、だんね好きな曲に入れて、「似たような曲とかお勧めして」って言ったら、なんかできそうですね。
つかったんうーん。 はい。 うーん。 うん。そうですよね。 うーん。 まあ、なんかできそうですね、確か。うん。確かに。うーん。あとはなんかあの、街を歩いてたりとか、なんかそういな感じで、あの、自分で外に行って何かあの、見つけるとか、そういうことはないですか？
うーん。<laughs> はい。うん。 はい。 そうですね、そういう時もありますあります。あの、カフェとかレストランでかかってる曲が、こうちょっと気になったら、あの曲名分からないから、なんだっけ、あの、アプリでその、ちょっと、曲名を探してくれる、音を聞かせたらその音楽聞かせたら曲を見つけてくれるアプリっていうのがあるんですよ。はい。うんうん。それを入れてるので、スマホに。なんか気になったらそれをオンにして、で、その音楽が見つかったら、また、Spotify に追加するっていう感じで、結構なんか外でも、こうコレクターみたいに、コレクトしてます。はい。
新しい音楽とか。 うーん。 うんうん。 はい。 うーん。 はい。ありますね、はい。うん。 うんうんうん。 はい。 うんうん。 なるほど。 うーん。ん。いいですね。うんん。で、それでなんか自分の好きな曲集めたなんかミックスプレイリストみたいなの作ったりとかもされます？
<laughs> はい。 うん。 ああ。そうですね、でも、なんか、あんまり何ていうんですか、あの、きちょう几帳面というか、あの、細かくないから、1つのリストに入れてるかも？あの、おす自分のお気に入りにばっかり入れてて、お気に入りがもう何千曲みたいなって、あの、<chuckles> ほんとはリストを分けたいんですけど、はい。うん、このリストでやってますかね。うん。
うん。 あ、ああ、ん、ほどふん、ふふふん、はい。 ほお。 ううーん。 うん、なるほど。うんうん。あと何かその気分のうん、気分とかなんか、自分のやってることと一緒に聞いたりとか、なんかそういう曲とかってなんかありますかね？やっぱり。
はい。 うん。 はい。 そうですね、なんかうん。
例えば、本読みながらとか、それとかなにか、家事しながらとか。
うんうん、なんか作業 BGM みたいなやつですよね。はい。それもうん。
うーん。 おおっすね、はい。
そうですね。で、あの、結構、何かやりながら聞くことあるんですけど、そういう時は あの、YouTube かな？YouTube で探すことが多いですね。やっぱ BGM とか、作業 BGM って調べたら、あの、YouTube で3時間のやつとかあるからうん。なんか、あ、だいたい聞いたことなくても、結構似たような感じの曲ですけど、ま、ゆったりした
うん。 はい。 ああ、はい。 うん、ううん。 はい。うんうん。
歌詞歌詞のないやつ？うん、なんですけど、YouTube で探すことが多いですね。うん。
はい。うーん。 うーん、なるほど。まあ、それで、例えば、あの、同じ制作者さん、同じアートシアーティストさんのものとか、ずっと、なんか聴いたりとか、そういう検索の仕方とかってされますかね？
はい。 うんうん。 ああ。そうですね、なんか、うんうん、その、気に入って
うん。
その動画とか、曲とか気に入ったらフォローしてるので、そしたら、あの、新曲がやっぱり YouTube でも Spotify でも、新曲出たら、あの、今日のリリースとかで、出てくるので、うん、その機能は結構使ってますかね。うん。
はい。 うん。 ああ。 はい。 あ、なるほど、うん。 うーん。なんかそれで Spotify とかだったら、それで関連するアーティストは誰々、とか言って、そういう風にして、なんか出てくると思うんですけども。うん。はい。それで、なんか、新しいの、お気に入りの、なんか見つけたとか、なんか、そうゆうのあります？そうゆう、ご経験。
ああ、はいはい。 出てきます出てきます。 ああ、そうですね、ちょっと今パッと出ないけど、そういう探し方したことも、うん、あると思います、なんか。
うん。 はい。うんうんうんうんうん。
うん。 なんかあのヒップホップとかだと、まあ、よく聞くんですけど、なんかあのこう、色んなアーティストがこう、フィフィーチャリングみたいな感じで、何人か出てきてたりとかするから、あ、この人、この曲にも入ってるんだとか、この、なんかこの曲に入ってるこのラッパーの人、気になるから、この人の関連アーティストのところで、ちょっと一回聴いてみようかなと。
はい。 ああ。はい。 うーん。 うんうん。 はい。
うん、そういう探し方もしてますね。はい。
ん、なるほど。 うん、ま、でもヒップホップとかだったらなんだろうな、うーん、ま、すプロデューサーうーん、繋がりとかでなんかさが探されたりとかもします？もしかして。
うん。 あ、プロデューサ、かあのヒップホップは私の、その友達がすごい好きなんですよ。なので、その友達に教えてもらうことが多くって、うん。だから、そうですね、なんかこの曲聴いて、なんかこの声のところを歌ってる人はいなんか結構好きなんだけどって言ったら、あ、じゃあこの人は、なんこの曲歌ってるよとか、結構詳しいので、なんか友達に紹介してもらうことが多いですね、ヒップホップだと。はい。
はい。 あ、はい。ふんふんふんふん。 うん。 はい。 ああ、なるほど。 ふんふんふんふんふん。ま、それもいそれも一つのなんかあの探す先ですよね。友達ペイでも、うん。なるほど。
うん。 そうですね。うんうんうん。で、ヒップホップが好きな友達は、ヒップホップ聴くし、なんかアニメが好きな友達もいて
はい。 あ、はい。
じゃアニメが好きな友達は、なんかこう新しく始まったアニメの、なんか主題歌、まあ、YOASOBI とか、あの、すごい面白い面白いというか、あのすごいいいよとか言って、あの送ってくれたりとかするので、うん。それでなんか聴いてみて、ま、気に入ることも気に入らないこともあるんですけど。
うーん。 はい。 うーん。 うん、なるほど。うーん。 はい。
はい、結構なんかアニメとかは、その友達のおかげで新曲は知ってるみたいな
うん。
状況が作れてますね。
うーん。 はい。なんか、結構なんか、あの、まあ、アルゴリズムの方も使うし、その、友達経由とかでなんかオーガニックな感じでも、あの、さ探したりとかもできるしっていう感じで、結構いい感じになんかミックスされてますね。
はい。 うん。 うん。 はい。 <laughs> そうですね、はい。うん。なんか、やっぱ友達が好きなやつとかって、なんかもううん、結構、私の好みも分かってくれてる、う、ので、なんか同じヒップホップでも、ちょっとガチャガチャしたのは嫌とか、あの、その、ちょっとこういうゆったりしてる、なんか、リズムのやつがいいとか、こういう声の人は嫌とか。なんか友達もちょっとアルゴリズムみたいな、むじで、私の好みを結構ね、伝えてるから、そうですね、あの、ああった曲をちょっ、提案してくれるっていう感じではあるんですけど、はい、うん、む両方あの、テクノロジーももちろん便利だなって思いますし、そうやって友達と一緒に聞いて「なんか、これめっちゃいいね」とか言って、あの、一緒に PV 見たりとかするのも好きですし、はい、うん。色々な探し方があるなって思います。
うん。うーん。 はい。 うーん。 はい。 ああ、なる うん、ふん。 はい。 まあ、そうですね。うーん。 うん、ふんふん。 なるほど。はあ。 うんうんうん。 はい。 うーん。 ん、なるほど。それじゃ例えばその、さっきちょっと話に出たんですけども、あの AI とか AI エージェントがその例えば友達のように振る舞って、それでなんかおすすめとか出してきたらどうですか？
はい。 うん。 あ、それでもあの、全然聞くと思いますよ。聞いてみるかな。はい。でも、多分、今思ったけど、Spotify の方が、うーん、も、いっぱい、やっぱ聞いてるからもう、数年使ってるんですよ。だからこれまで聞いてきた歴史がいっぱいもう入ってるから、AI にま、でもそれは移植とかね、できてデータを移植するとかできるんだったら、あの、同じようなデータが出るかもしれないんですけど、自分でこう、こういうのって、こうプロンプト打ってっていうのも大変なので。うん、あんまりねはい。やっぱり音楽に特化した AI っていうのが Spotify なのかなってちょっと思いますね。
うん。 なるほど。 はい。 うーん。 ま、そうですね。 うん。 はい。 確かに、確かにそうです。うん。 うん。 そうですね。それはありますね。うん。
うん。はい。
ああ、あの、いろいろちょっと今日は、はい、あの、面白いお話、あの、聞かさしたていただいてありがとうございました。
ですかね。うん。 はい、こちらこそありがとうございます。
はい、だ、失礼します。
はい。失礼します。